Boleh-boleh Kak, apakah?
Heeh, jadi kalau misalnya, eee, persiapan nih untuk, eee, flight tersebut gitu ya, apakah kapan nih kira-kira persiapan untuk kayak packing packing barang itu, eee, yang, sering Kakak, lakukan nih ketika Kakak, mau flight di, eee, subuh seperti itu.
Nah, jadi kalo misalnya aku tuh, karena aku terlalu sendiri ya Kak, kadang-kadang tuh aku kayak selalu mepetin Kak, misalnya kalo misalnya berangkat jam 4.00 subuh tuh aku kadang nah, packing-nya baru jam 8.00 malam Kak, nah jam 8.00 malam tuh biasanya beres-beres tuh bisa jam 11.00 atau jam 12.00 malam, nah makanya setiap kali aku tidur tuh ngerasanya, takut gitu kan, takut kebablasan, takut kurang tidur, jadinya jam 1.00 bangun lagi, jam 2.00 bangun lagi, benar-benar kayak jadi stres sendiri gitu Kak, kayak gitu.
Gitu. Oke paham.